Ne kadar hoş bir anı ama yani, ne kadar sıcak çocukluğa dair. İşte, o çocukluğun, eee, aslında kaygısızlığı, yani bunun bir kaygı olması, kaseti çevirmenin ve bunun aslında teknolojiyle çözüldüğünü görmeniz, bunun mutluluğu, ne kadar sıcak, ne güz güzel hatırlanan günlermiş. Eee, peki, daha sonra dedin ki artık işte Barış Mançolar, İzel Çelik Ercanlar, Oya Boralar, yani Türkçe pop, biraz böyle 90'ların, eee, pop sanatçılarıyla tanıştın. Aslında müzik, üz eee, zevki şekillenmeye başlamış oldu. Ondan sonra da hiç şey oldu mu ya? Bir ara da "Hadi şu an bir Orhan Gencebay açayım, babam da yok ama." o oradan hâlâ kaldı mı yoksa o senin için tamamen artık başka bir yere mi evrildi?
<chuckles> Evet. Evet. <chuckles> Evet, evet. He he. Evet. Doğru. <chuckles> Ya! Artık ben dürüst olayım. Üniversiteye başlayana kadar, böyle, ergenliğimde benim hani platonik aşklarım oluyordu, tamam mı? Ne zaman böyle bir, eee, birine karşı bir şey hissetsem hemen Orhan Gencebay'a dönüyordum. Çünkü o kadar yürekten üzülüyor ki şarkıları söylerken sanki benim sıkıntımı, derdimi biliyor, benim platonik durumlarımı biliyor. Beraber üzülüyoruz. Eee, böyle bir gönül ilişkileri durumunda hemen Orhan Gencebay'a dönüyordum. Açıyordum, onu dinliyordum. O zaman böyle Nilüfer falan kâr etmiyordu veya Barış Manço kâr etmiyordu.
Hı hı. Tamam. <chuckles> Hı hı. Yo. Daha yüksek bir duygu paylaşımını aslında arıyordun ve onu Orhan Gencebay'da buluyordun. Acaba Orhan Gencebay mı veriyordu gerçekten sesiyle, ne bileyim, tonuyla yoksa sen onu çocukluğundan, yani duyguların çok temiz olduğu, çok yoğun yaşandığı bir dönemde artık dinlediğin için mi sana ey seni en çok duyguya o sokuyordu? Hiç düşündün mü bunu?
E ev evet. He. Yani, t tabii. Eee, hatta bunu o zamanlar değil de şu an düşünüyorum. Ya bu adam Eee, şu an hâlâ dinliyorum, biliyor musun? Yani, bir dönem, eee, üniversitede bıraktım. Daha sonra şu an yaşlarımda hâlâ dinlerim. Ben ve de sorduğun soruyu düşünüyorum. "Neden bu beni bu kadar çekiyor?" diye. 1'ncisi dediğin gibi çok küçüklüğümü hatırlatıyor bana. O kişi eşittir benim çocukluğum. Eee, 2'ncisi yani, eee, bazı mesela bu yaz Demet Akalın çok popülerdi. Her yerde onun şarkıları çalınıyordu. Hatta bir şey var, eee, sosyal medyada görmüştüm. Demet Akalın yeni şarkı yaptığına göre yaz geldi arkadaşlar falan diye bir şey ama şunu görüyorum: Evet, bu yaz çok dinledik; bir dahaki yaz biz o şarkıyı dinlemeyeceğiz, biliyorum. Yeni bir şarkı olacak, yeni bir şey olacak. Orhan Gencebay Evet, Orhan Gencebay'da bu yok. Yani bir dönemin adamı değil sanki. Her dönem, her nesile, her yaş grubuna hitap ediyor gibi geliyor bana.
Evet. Hı hı. Elbette. I hı. Hı hı. Dönemsel yani. Hâlâ aynı şeyi düşünüyorsun. Bu çok ilginç, çünkü
Şu an evet, bir dönem bıraktım ama şu an aynı şeyi düşünüyorum.

Yani çe neden olmasın. Peki, böyle, şey, online kanallar, online müzik kanalları, işte, üyelikle belki üyelik gerektiren kanallar bunlardan takip ediyor musun? Orada algoritmalar da var ya, hani, sana bir şey öneriyor, senin zevkine uyabileceğini düşündüğü. Bunları hiç takip edip değerlendiriyor musun?
E, hepsi bir arada. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, onları da kullanıyorum. Eee, mesela YouTube müziği de kullanıyorum veya Spotify'da da var. Eee, dediğin gibi çok da hoşuma gidiyor. Sen bir şarkı dinliyorsun. O karşına yenisini ge "A! Evet ben bunu da severim. Nasıl anladın? Bunu da severim." diye çok hoşuma da gidiyor. Hatta bu MP3'e din indirirken, eee, o şeyi de sıralamayı da kullanarak indirmiştim, hatırlıyorum. "Ne güzel. A! Aklıma gelmezdi bak, karşıma çıkardı çok sevdim. Evet, bunu da dinlerim ben yolculuk boyunca." diye. Bu şekilde indirmiştim.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. <giggles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani algoritmalar senin için faydalı da oluyor bir yerde aslında. Teknolojinin getirdiği algoritmalar, değil mi?
Haklısın, haklısın, kesinlikle faydalı ve de, eee, kullanıyorum. S çünkü müzik dinlemeyi çok severim. Böyle yemek yaparken, yolculukta, her anımda müzik bana eşlik ediyor aslında.
Hı hı. Evet, çok haklısın. Müzik gerçekten hayatların en önemli eşlikçisi, eee, denilebilir. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti; Orhan Gencabay'ı andık. Eee, Türkçe Pop 90'lar konuş müzik hatıraların, çocukluk hatıraların. Eee, çok çok keyifliydi.
Hı hı. Ev Ayy, sözü geçmedi ama dur. Sertap Erener'in adı geçmiş olsun. Onu atlarsam kendimi kötü hissedeceğim. Onu da bir dönem çok çok severek dinlemiştim. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi.
Tamam. <chuckles> Onun da adını geçirelim. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Görüşürüz.